Ja, also ich ich glaube, werde es ähm, ich habe also es gibt so 'n Verlag in Deutschland, das heißt GRIN Verlag und da kann man dann Hausaufga Hausarbeiten oder Bachelorarbeiten und so hochladen und kaufen. Aber, ähm, ich habe da eine Hausarbeit drinne, ähm, und die wurde jetzt noch nie gekauft. <chuckles> Aber ich ja ich glaube, die meisten Leute kaufen die auch nicht. Also, ich habe jetzt eine gekauft für, ähm, meine Masterarbeit, ähm, aber die war auch nicht also hätte ich jetzt also sie hat mir schon viel gebracht und auch viel Zeit erspart also das auf jeden Fall. Ähm, aber, äh, ich ich äh, ich bin halt wirklich de 17 € habe ich dafür bezahlt, was halt echt 'ne ganze Menge Geld ist.
Nicht Okay. Okay, okay, ja. Ja. Okay, okay. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, ja. Ey, sag mal, hast hast
Aber na ja. Also das sind so Sachen, für die ich nicht so gerne Geld ausgebe.
Ja, verstehe. Hast du eigentlich, äh, ChatGPT mal irgendwie so, äh, sch nur mal so befragt, nur mal zum gucken, wie wie weit der damit kommt oder oder gar nicht? Oder sagst du d
Ach so, ja, ja doch, doch auf jeden Fall. Ähm, das Problem ist aber, dass ChatGPT eher allgemein bleibt und, ähm, heute hatte das auch Störungen. Also das hat, äh, ab 12:00 weil ich wollte eigentlich noch, dass mei äh, ChatGPT mein Kapitel kontrollliest und sagt, äh, wo das jetzt noch Schwächen hat und so. Und, ähm, ja, aber das hat aufgehört, also weil da sind grade Fehler im System und ja, <chuckles> ist 'n bisschen blöd. Ja, weil ich habe, äh, die
Ja. Ja. Ja. Ah, okay. Sowas. <chuckles> Ja, klar. Mhm.
Ich hab die, ähm hier, ich habe die Pro Version von meinem Bruder äh, darf ich mitbenutzen und ja
Ja. Ah, gut. Zahlt er dafür Geld?
Ja genau, er bezahlt dafür Geld, aber ich selber nicht. Also, ich weiß auch nicht, ob ich mir das quasi bezahlt also wenn ich jetzt wirklich brauchen würde, akut, würde ich das dafür wahrscheinlich auch noch Geld bezahlen, aber letzten Endes also ich habe auch meine m Bachelorarbeit komplett ohne ChatGPT geschrieben und ChatGPT ist eher 'n Assistent als jetzt wirklich etwas, was m was jetzt so essentiell ist. Also das wäre ja auch komisch, wenn
Mhm. Okay. Ja, okay. Ja. Mhm. Mhm. Okay. Okay. Ja, ja, ja, okay. Ja, verstehe. Ja, gut. Assistent, genau. Äh, d wie du gesagt hast, schon mal Kontrell Kontrolllesen und so. Ähm, dei dein Bruder, sag mal, warum braucht der das dann? Brau also warum hat er die Pro-Version? Für was braucht er das dann?
Genau. Aber das Genau. Und da